Eu queria pedir um conselho. Eu ando, <exhales> assim, bem <clicks tongue> chateada, porque eu queria conseguir encontrar uma forma melhor de equilibrar entre o meu tempo, dinheiro e também poder ter momentos de bem-estar, planejar, eh eh, férias com a minha família, mas sem ficar com medo de que eu tô gastando muito.
Sei. Entendo, entendo. Eh, me explica um pouquinho, assim, a tua situação pra eu pra eu entender um pouquinho como você pode conciliar tudo isso, né. <laughs>
Tá. Claro, lógico. Então, sou casada, temos 2 filhos, eh, idades 11 e 5, 2 meninos, meus amores, queridinhos. <laughs>
Hã. Ok. Ah, lindos. <laughs> Delícia.
Eh, pa há mais ou menos uns 6 anos, eu e meu marido fi tomamos a decisão de que eu ia parar de trabalhar fora, pra gente poder criar nossos filhos com um lar de amor, com é, financeiramente, ali, naquele momento estava dando certo, eh, ele estava indo bem. Eh não me arrependo de forma nenhuma. <clicks tongue> Eh, fi fu me
Ok. Sei. É, isso é importante, isso é importante falar: "Não me arrependo". Porque, às vezes a gente abre mão, né, da de carreira, de um monte de coisa por por uma situação com o marido e não fica muito satisfeita, né, então, pra você se isso você tá, eh, bem satisfeita com isso, foi uma decisão assertiva, você acha?
Acho que sim, porque, eh, eu estava trabalhando muito, e eu não queria mais sacrificar a criação dos meus filhos, eh, em por po por dinheiro, entende? Pela por uma carreira, não só dinheiro, mas uma carreira. Então, eu cheguei num momento como nós também não tínhamos apoio de família, eu queria que meus filhos crescessem com uma família, não só na creche, entende?
Sei. Ótimo. Sei. Ótimo. Certo, tendo tendo a tua a tua educação, ali, direta, né, não não só
Exato. E, assim, sem julgamentos, viu, porque eu acho que cada um sabe de si, cada um toma a decisão que é melhor pra si. Essa foi a decisão que foi melhor pra nós. Só que hoje chegamos num ponto onde o meu pequeno, o meu mais novo, fo entrou na escola.
Aham. Sim. Sim, sim. Ótimo. Sei.
Com ele tem 5 aninhos, começou a fazer jardim de infância. E agora eu tô tendo um pouquinho mais de tempo, pra poder focar em talvez buscar um trabalho, fazer alguma coisa, eh, e poder dar um pouco mais de oportunidade para os nossos filhos, né, pra a gente poder sair mais em viagens e ter mais atividades pra fazer juntos. Mas eu es ainda, assim, fico preocupada, porque daí vem outras coisas na minha cabeça: "Ah, então, agora eu tô trabalhando, eu preciso começar a economizar pra a faculdade deles. Eu preciso guardar em caso de emergência". Então, assim, eu tô começando a ficar um pouco porque até aqui
Ótimo. Uhum. Ah, tá. Ansiosa, né? <laughs>
é, porque até aqui a gente estava num ponto onde sim, a gente conseguia sobreviver financeiramente com o salário só do meu esposo e que, então, era o momento onde a gente estava fazendo, ali, um sacrifício para os meninos, né, e tudo certo, tudo certo. Só que agora que eu tô conseguindo voltar a trabalhar um pouquinho mais e e né, e eu tô querendo um pouco de seus conselhos e como que você acha que eu devo fazer com o que eu recebo, se eu devo guardar pra umas férias, se eu acho que eu guardo para o futuro deles ou como que eu devo fazer?
Aham. Sei, sei. Claro. É, eh, é a famosa ansiedade, né, de a gente vivenciar o futuro, né, ansiedade, é a gente querer tá lá, tá lá no futuro, tá tá fazendo uma ação no presente, mas pensando no futuro. Eh, como você é em relação, eh, a planejamento? O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você já, eh, teve experiências, assim, de fazer investimentos de dinheiro? De, eh, determinar por exemplo, uma meta e guardar dinheiro pra essa meta, ou tudo isso tá sendo novo pra você?
É. <chuckles> O meu marido é muito bom nisso.
Sei.
Então ele, antes de eu parar de trabalhar, ele fez um pouco disso pra nós pra nós termos ali um pézinho de meia em caso de r realmente uma grande emergên
Sei, sei, sei.
mas eu f estava focada em eu sou muito boa em planejar os meus filhos, entende, planejar a atividade deles, planejar o bem-estar deles, organizar, eh, horários com médicos e atividades da escola, e coisas que sejam importantes para o desenvolvimento deles, mas essa parte de, eh, investir o meu dinheiro, de focar nisso, eu não sou muito boa, eu p é.
Sei, sei. É mais com ele, né. É, existem formas bem fáceis de você fazer isso, é você dar pesos pra situação, né. Então, por exemplo, qual é o peso de deixar dinheiro para o futuro dos seus filhos? Olha, isso pode ter um peso 6, vamos supor, né. Qual é o peso da gente aproveitar as nossas férias numa viagem tal, legal, que eles se divirtam? Ah, 4. Eh, qual é o peso de eu usar esse dinheirinho pra ir, sei lá, no cabeleireiro, me vestir melhor, não sei o que, tal? Se você conseguir dar um peso pra isso, você pode chamar esses pesos de porcentagens pra gravar pra guardar, né. Então, por exemplo, se o futuro do meus filhos tem um peso muito grande pra mim, eu vou deixar, 60% do que eu ganho pra esse
Hum.
pra esse objetivo, né. Então, eh, s talvez você dividir isso possa fazer sentido. O que que você acha, assim? Divide, você não precisa <laughs>
Nossa, eu eu tô, assim, escutando bem quietinha, porque eu tô adorando teus conselhos, porque tá me fazendo muito sentido, porque é realmente isso, é justamente, eh, racionalizar, né, esses essas importâncias e e e decidir o que que é mais importante, o que que pra que que eu vou ter que pra onde eu vou dedicar esse esse dinheiro que eu tô recebendo.
É. É É, porque você precisa ter prazer nesse dinheiro que você ganha, sabe, porque se você só ganhar e guardar: "Ah, isso é pra um futuro e o futuro tá lá na frente", você vai desmotivar de trabalhar, você não vai se empenhar tanto. Mas, eh, se você tiver o seu dinheirinho, ali, ó, pelo menos 20% é o que eu uso pra mim, sabe. Então, talvez isso possa fazer sentido pra você. Você fica, eh, um pouco com a consciência limpa de que estou colaborando, estou ajudando meus filhos, né, não não fica com essas dúvidas, mas, também, você, eh, usa um pouquinho, aproveita o que você ganha, né. Talvez essa possa ser uma das alternativas. Não sei o que que se você acha viável isso, se se faz sentido, né.
Não, tá me fazendo muito sentido, porque é justamente isso, é organizar os pensamentos e você tá me ajudando muito a a conseguir organizar isso, porque, é, lógico que é importante pra mim o futuro deles, mas como você disse, é uma coisa que tá tão distante que é difícil a gente manter o foco.
É. É, exatamente.
Agora, né, na coisa que tá tão distante, por mais que seja importante. E e, assim, eu queria poder ter habilidade de o meu pequeno nunca conheceu a Disney. É, ele na na verdade, ele quando ele foi, ele era muito pequenininho, ele não se lembra. E eu queria muito poder ter o prazer, e de levar ele pra conhecer, entende, é um sonho que eu tenho. Ele sempre me pergunta: "Ai, a gente pode ir?" Então, assim, poder proporcionar isso pra ele vai ser um prazer, mas aí eu fico preocupada com se eu tô equilibrando, entende.
Ah, tá. Entendo. Sei, sei, sei. É, talvez você, eh, e escrever essas metas, né, a gente quando a gente coloca no papel, as coisas também ficam um pouco mais claras pra gente, né. Então: "Quanto eu preciso pra pra ir pra Disney daqui 1 ano?" Vamos supor, você põe uma meta ali, são 12 meses: "Bom, pra eu juntar sozinha esse dinheiro pra ir pra Disney, eu teria que dedicar 100% do meu salário todos os dias e trabalhar o dobro". Eu falo: "Poxa!" Então é um sacrifício grande. Então você pode ver com seu marido, falar: "Olha, Disney, vamos dividir ali, você você entra com pouquinho, eu ponho" sei lá, também trabalhar isso, né, eh, um pouquinho pra ele pra eles, pra ficar na poupancinha deles ali, no investimento deles. Eh, quanto eu precisaria? Tanto. Quanto eu posso colaborar? Quanto tempo eu demoraria para ter esse dinheiro? Quando você coloca tudo no papel, você consegue, assim, pelo menos ver o que é viável, porque senão você fica enxugando gelo ali também, né, achando <laughs> é, às vezes, seu o teu salário não é tão alto, às vezes, o teu marido também tá num paralelo guardando. Então, é é e e e eu assim, eu dividiria, as assim, se você, eh eh, fosse fazer isso, eh, eu acho que a melhor forma é dividir em pesos, mesmo que seja pouquinho pra cada uma das das funço das dos objetivos ali, mas você sente que você tá tá andando, sabe, tá avançando, não fica nesse momento de, eh: "Eu não sei o que fazer", o dinheiro tá na mão e e aí você fica patinando, né. Não sei se é.
É. <laughs> É. É, exato. Eu quero e exatamente. Eu acho que é importante, você me ajudou muito em organizar meus pensamentos, meu raciocínio, pra eu realmente pesar o que que é mais importante e planejar, né, colocar ali a meta em quanto tempo eu vou chegar. E, assim, como você mesma disse, é buscar ali o apoio do meu marido pra gente contribuir juntos como um time, né.
Isso. É. Sim.
Vai acho que vai fazer uma grande diferença, porque é exatamente essa a dificuldade. E, assim, de toda forma, eu também não quero como eu vinha fazendo antes de eu parar de trabalhar, eu não vou sacrificar meu tempo com os meus filhos
Exato.
para um para um trabalho, não vou. Enquanto eles forem pequenos e precisarem de mim, ele eles vão ser minhas prioridades. Mas eu gostaria de poder contribuir, entende?
Sei, sei, sei. É um uma uma vontade sua, né.
Claro, e co como agora eu tenho, sei lá, 4 horas por dia pra dedicar pra isso, e eu encontrei algumas opções legais, eu queria poder, né, equilibrar, porque, assim, eu já passei pela fase da vida onde minha carreira, eh, estava acima de tudo. E eu não mas quando meus eu eu tive meus filhos, eles estão acima de tudo, né, e mas eu queria poder, assim, fazer co boas coisas, mas coisas responsáveis também, não adianta só torrar tudo na Disney, né. <chuckles>
Sei. É. Não, mas eu acho que você já tá muito decidida do que você quer, eh, o dinheiro que você tem, eu acho que esse é o primeiro passo. Eh, se você colocar no papel, eu acho que ajuda bastante, você vai ficar bastante satisfeita e e mais direcionada, né, a cumprir suas metas.
É. Olha, muito obrigada pelos teus conselhos, abriu muito minha mente, me ajudou muito a organizar o meu raciocínio sobre o que fazer, né, se com com o meu tempo, com o meu dinheiro, com tudo. Eu agradeço de coração, viu.
Sei. Ah, que bom! Fico feliz. Boa sorte aí na sua na sua parte financeira. <chuckles>
Muito obrigada, um grande abraço.
Outro. Boa sorte, até mais.
Até mais.